Ma, in realtà, sulla sincerità, no?
Parlami un po' di questa relazione tipo. Mh-mh.
Come ho già detto. Perché, appunto, io mi devo fidare ciecamente di quella persona, cioè, io non devo mettere in dubbio le tue parole, no?
Mh-mh, è vero. È vero, è vero. E
Quindi poi dev'esse un valore aggiunto, non non deve togliere, nel senso che ehm
Mh-mh. No, assolutamente. Concordo.
Cioè, ecco, se io sono felice, tu mi devi rendere ancora più felice.
Mh-mh. Esatto, esatto, non deve chiu non deve spegnere la luce, non deve tappare le ali, anzi, deve dire: "Mangiati il mondo", sì, sì, sì, concordo. <clicks tongue> Esattamente.
Esatto. Esatto, così. E poi mh-mh.
Ehm, sì, perché poi lì si va a cade si cade nella tossicità, no, un po'.
Sì, è vero.

Buon pomeriggio.
Buonasera a te.
Come va?
Tutto bene, tu?
Bene grazie, giornata bella soleggiata eh? <chuckles>
Sì, fortunatamente.
Eh sì. Weekend, sole, combo perfetta secondo me. Poi vabbè, ehm, finalmente, allora almeno dove sto io, ehm, ieri c'è stato un caos esagerato, mamma mia, cioè assurdo. Eh per l per la per lo s per lo scudetto, sì, mamma mia. <chuckles> E <chuckles> quindi adesso si è un po' calmato, cioè un po' gli animi, c'è sempre un po' di caos, ma rispetto a ieri ovviamente sono un po' calmati finalmente. Ehm, quindi un po' un po' di relax, sì. E, sai, uhm, non so se hai mai visto il film, <smacks lips> ehm, aspe One day, One day, non so se l'hai mai visto.
Esatto. È vero. Mh-mh. Per la partita? Pure qua, non ti preoccupare. Meno male. No, purtroppo no. Mi racconti?
È un film, vabbè, che parla di questa storia d'amore
Okay.
e ti consiglio di vederlo, è molto bello, molto è un po' tragico forse. Ehm, <smacks lips> questa storia d'amore, cioè tra queste 2 persone che sono conosciute, ehm, per un per una sola notte, così, di passione, e poi alla fine non c'è stata, sono diventati amici, e poi col tempo si sono messi con altre persone, e poi lei però è sempre stata innamorata di lui, poi alla fine lui si innamora di lei. Bello, te te lo consiglio, molto bello. Secondo te, no, stavo pensando un po' all'amore, mhmm, sì, al al alla coppia. Secondo te come si costruisce la fiducia tra 2 persone?
Sì. Ah. Sì. Mhmm, sulla sincerità alla fine, no, l'essere sinceri l'uno con l'altro perché, mhmm, cioè ad esempio, mantenere le promesse, pure, ad esem cioè mo ti faccio un esempio pratico, se io so che una persona mantiene le promesse o comunque mi dice sempre solo la verità, cioè io non ho bisogno che l quella persona poi mi convinca di quello che sta dicendo.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. È vero, è vero.